Allora, guarda, mhmm, ti ho contattata perché, ehm, in questo periodo sto facendo molta fatica a entrare nel flow, quindi nel nel flusso di di lavoro, no, ehm, sai, io in questo momento sono uhm, sto studiando all'università. E sto, uhm, praticamente affrontando l'ultimo l'ultima sessione d'esami. Ehm, quindi la la settimana prossima ho gli ultimi 2 esami da dare. Però uhm, cioè, a parte che sono delle materie che, insomma, non è che mi fanno impazzire. Diritto ehm, vabbè, insomma. Mhmm, questo già mi ehm, mi impedisce di mettermi lì e lavorare a lungo, no, su uhm, e studiare a lungo su uhm, su queste materie, ecco. Quindi, faccio davvero fatica a, uhm, d diciamo, avere una una struttura nello studio, e a, mhmm, mhmm, portare avanti quelli che sono gli esercizi e no, che sono chiaramente propedeutici per ehm, per il test, no, che avrò i test che avrò la prossima settimana. Quindi volevo chiederti, magari, se hai qualche consiglio su come affrontare meglio questa situazione e, ehm, come, mhmm, entrare più facilmente, se hai delle idee, ehm, nel lavoro profondo, cosiddetto.
Certo. Allora, intanto mi piacerebbe capire bene, uhm, quali materie siano. Tu hai detto diritto, ehm, all'inizio e poi effettivamente, però, s gli esami sono 2, no, e e se mhmm, mi piacerebbe anche comprendere da te se, effettivamente, queste materie le preparerai, ehm, in queste 2 settimane, ecco, mhmm, da solo, oppure hai, ehm, un, insomma, un team di colleghi, ehm, diciamo, mh, con i quali poter, uhm, condividere lo sforzo effettivamente. Poi, anche capire quante ore al giorno, di norma, tu dedichi, ehm, allo studio. Questo è molto importante, mhmm, per capire un pochino quelle che sono le tue, ehm, abitudini quotidiane, quanto sforzo, ehm, profondi, ehm, nel nello studio della materia. Mi pare di capire che tu abbia detto, che non ti facciano impazzire queste ultime 2.
Mh-mh. No, no, no, infatti sono, ehm, ecco, sono degli esami che, ehm, non non aspettavo per nulla, cioè non è che sicuramente non aspettavo con, ehm, con im, mhmm, impazienza. Quindi, ehm, diciamo che, mhmm, ecco, oltre al fatto che, ehm, insomma, ehm, dedico del tempo allo studio e di solito sono sai, mhmm, nella sessione d'esami tendo a ma magari im mpiegare 4 ore nel nel pomeriggio o la mattina, questo dipende, perché io lavoro anche in un ristorante e quindi, ehm, ho ehm, l lavoro a turni. E magari a volte lavoro la mattina, faccio lavoro part-time, ovviamente, per, ehm, insomma, mantenermi ma, mhmm, anche per sostenere comunque gli studi, e quindi di solito faccio quelle 4 ore di lavoro la mattina e seguite da, insomma, da dal pranzo e poi vado, a all'università a studiare con i miei i miei compagni di di uni. E questo, però, a volte, ho notato che non so, io son sempre stato abituato a studiare per conto mio e a volte, sai, con, ehm, con loro magari ci si mhmm, ci si fa due chiacchiere, no, s uhm, a anche si prende un caffè, a volte si fa le cose con estrema calma, però, mhmm, loro, ecco, hanno il vantaggio che non non devono lavorare e e quindi magari, forse, prendono le cose con più calma, perché magari riescono a passare anche più ore in università a studiare, mentre io, tendenzialmente, non passo più di quelle 3 o 4 ore. E però, sai, ultimamente mi risulta molto difficile proprio concentrarmi, mi metto lì e comincio, ehm, anche a leggere qualche capitolo, ehm, o qualche paragrafo di un capitolo, però è come se non mi entrasse nulla in testa, no?
Mh-mh. Certo. Beh, allora, dal momento che mancano 2 settimane effettivamente, probabilmente, mhmm, come dicevi, ehm, sarebbe più opportuno concentrarsi, ehm, mh, in uno studio individualista, quindi senza potenziali distrazione, come tu s mh, distrazioni come tu, ehm, giustamente, eh, hai osservato, o prima magari c'è una pausa caffè di mezzo o una passeggiata di troppo che toglie del tempo prezioso a a a persone come te che già ne hanno poche perché, ehm, devono gestire la giornata anche con un impegno lavorativo e quindi probabilmente, ehm, ogni pausa, ehm, ha un peso, ben più grande per te rispetto a a loro. Forse, mhmm, puoi raccontarmi un po' di più rispetto al momento di studio in cui sei adesso? Cioè, sei in una fase di ripasso totale, oppure devi ancora assimilare i concetti e quindi sei in una fase di, ehm, non so, stabilizzazione delle conoscenze e rafforzamento delle stesse, perché ti mancano ancora interi capitoli, ehm, da da leggere per la prima volta? Qual è la tua situazione attuale?
Mh-mh. Guarda, ammetto che, mhmm, diciamo, io non non mi sono organizzato benissimo con con lo studio di queste ehm, di queste materie, un po' perché, ehm, sa mhmm, insomma non non sono le materie che mi fanno impazzire, ehm, un po' per anche il lavoro, insomma, questioni legate al lavoro e mhmm, e quindi a adesso sto ancora consolidando, uhm, alcuni alcuni concetti, no, quindi, ehm, soprattutto per quanto riguarda il il secondo esame. Quindi, ehm, diciamo che più che fare un ripasso sto proprio, ehm, cercando di capire al meglio questi questi concetti e, ehm, insomma farmi farmi degli schemi. Il problema è che quando mhmm, quando mi metto lì, no, uhm, a volte dico cioè, penso a tutti i capitoli che mi mancano ancora, e dico vado un po' in palla, <chuckles> nel pallone, ecco.
Mh, certo. Allora, mhmm, mhmm, quello che mi sento di suggerirti è, ehm, di invitarti a, uhm, riflettere su un'opportunità, cioè l'opportunità di, uhm, concretamente fare un piano d'azione, quindi una sorta di calendario del dei dei capitoli, no, degli argomenti, per ciascuna materia, diviso per giorni. Se ti rendi conto che il flusso di operatività è non sostenibile nei, mhmm, pros nelle prossime 2 settimane, mhmm, rispetto alla mole, ehm, degli argomenti da trattare, uhm, forse per te potrebbe essere, mhmm, percorribile l'idea di abbandonare una di queste 2 materie per aumentare la probabilità di superare 1 solo esame. Ehm, quindi io, mhmm, ti inviterei a riflettere sull'analisi costi-benefici per esempio, no, e quindi, ehm, se la probabilità di fallimento è troppo alta perché, rispetto al lavoro già svolto, ehm, sei piuttosto indietro sulla p tabella di marcia, forse potrebbe essere conveniente per te, uhm, valutare, uhm, l'idea di, ehm, focalizzarti, ehm, focalizzare tutta la tua energia, il tuo tempo, le tue risorse a disposizione, ehm, sullo studio di 1 sola, mhmm, per tentare di <chuckles> superare, ehm, l'esame. E poi la tabella di marcia potrebbe essere estremamente preziosa per te, per, mhmm, davvero convogliare tutte le tue energie quotidiane, uhm, nel, uhm, tentare di rispettare quella tabella. Cioè, per esempio, se devi assolutamente concludere, uhm, un argomento, ehm, in settimana, quindi nel giorno 1, è bene che tu lo faccia, perché altrimenti dovresti trascinartelo il giorno a seguire, e questo ti creerebbe un effetto domino. Ehm, e quindi, ecco, organizzarsi circa un calendario di attività potrebbe essere davvero, davvero utile e poi potresti, mhmm, ecco, chiedere anche uhm, o utilizzare delle app, ormai digitali per un ripassone finale. Quindi una volta che tu abbia, uhm, fatto le tue, ehm, mappe mentali, per fissare bene gli argomenti o i dubbi, beh, non ti perdere negli stessi, prova a uhm, a chiedere ad internet. Oggi c'è una questa risorsa meravigliosa che, ehm, può, uhm, veramente, ehm, farti, uhm, sollevare da da insomma, mhmm, certi dubbi, anche in maniera piuttosto immediata rispetto al cercare ne ne nei libri, ehm, le le risposte quando tu il tempo non ce l'hai più. Questo nella fase finale della uhm, del ripasso. Hai già provato in passato a fare delle tabelle di marcia, dei calendari di attività?
Mh-mh. Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sai che no, in effetti quando quando mi hai proposto quest'idea, ho pensato subito: "Mhmm, forse dovrei cominciare ad adottare questa questa tecnica, questa strategia." A maggior ragione se se lavoro, no, quindi, uhm, insomma, cercare di essere il più organizzato possibile mi mhmm, m mi aiuta a a raggiungere magari dei piccoli obiettivi, specialmente se ho se vedo, diciamo, queste materie come come grandi no, come degli obiettivi grandi e quindi mi può essere utile cercare di scomporre, diciamo uhm, magari fare, ehm, un capitolo al giorno, oppure tot pagine al giorno, uhm, per X esame e per esami Y, no, quindi quello che hai detto è mhmm, mhmm, è assolutamente valido. E sai che in realtà io non sono uno così tecnologico, devo essere sincero, però, ehm, non ho mai provato ad utilizzare né le app, né internet, effettivamente, per per studiare, anche questo potrebbe risultare molto comodo. Quindi, mhmm, io metterò sicuramente in pratica, uhm, i consigli che mi hai dato perché, ehm, insomma, mhmm, ho ho bisogno in questo momento di essere più organizzato, poi mal che vada, come dicevi tu, uhm, al massimo, mhmm, porto porto avanti un esame e l'esame dopo uhm, s e e e l'esame successivo lo lo darò più avanti quando so che sarò più più sicuro e, magari, anche meno stressato, quindi potrei vivermela molto meglio. Quindi, io ti ringrazio per aver condiviso tutti questi consigli e queste idee e per il momento ti saluto.
Mh-mh. Guarda, sono sicura che ce la farai con il metodo del del calendario per le attività e buona fortuna!